Bueno, porque, mm, a mí me sucedió una cosa el el año pasado que hizo que cambiara mi forma de pensar. Nosotros, a veces, nos nos nos metemos en el día a día, que no te da tiempo de pensar en nada, por tantas situaciones que a uno, eh, le pasa en la vida, claro. Entonces esa situación hizo que cambiara mi punto de vista, ¿okey?
¿Qué cosa? Sí. Okey, okey.
Me hizo ver la vida de una forma diferente a como yo la venía viendo, ¿okey? Entonces, eh, cuando tú empiezas a ver la vida de otro punto de vista eh, empiezas a pensar y a reflexionar lo que te ha pasado en la vida, y el por qué te pasó. Si yo imagínate que todo fuera bello en la vida y nunca te pasa nada malo, ¿cómo tú aprendes de las cosas? O sea, ¿cómo tú tú aprendes? ¿Cómo tú aprenderías a llevar la vida? O sea, todo es bello y lindo, y de repente, cuando ya tú eres adulto, te pasa algo negativo, ¿cómo tú podrías manejar eso? Guau, no, horrible. O sea, bueno, ¿imagínate? Sí, fue una experiencia
Sí, sí, sí, sí. Cambia, ¿no? Piensas de una manera muy diferente, ¿no? Sí, sí. Más incómodo, supongo. Mm, ya. Entonces esa fue tu experiencia, ¿no? Pues, oye, increíble, ¿eh? Increíble que me contaras todo eso y que tuvieras la confianza, ¿no?
Sí, sí. Sí, ¿verdad? No, claro, claro. Así es.
Sí. Bueno, fue un gusto hablar contigo sobre este tema. Eh, un placer total.
Oye, sí, gracias a ti, vale.
Cuídate.